Fíjate que, tengo una situación en la que o más bien varias situaciones porque, em, es es algo que no sucede de forma aislada, de repente pues todo marcha bien, yo estoy realizando las actividades que usualmente realizo, me me siento bien, de repente, no sé, estoy viendo una película, en fin, todo fluye, ¿no?, de de forma correcta
Ujú.
y de repente me llegan pensamientos negativos como de: "Oye, deberías estar haciendo otra cosa ¿no?, deberías estar preparándote para algo más, deberías estar trabajando, deberías de estar viendo formas de generar ingresos". Deberías, deberías, deberías. Todo se vuelven "deberías", y y se torna bastante complicado porque, pues a partir de ese momento el ánimo se va para abajo, ¿no?, de repente yo comienzo a a pensar en
Claro. <chuckles> Ujú. Claro.
Pues, sí, ¿no?, debería estar haciendo cualquier otra cosa, menos lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, eh, se se ha vuelto algo recurrente en en en las últimas semanas y y se vuelve complicado el el lidiar con ese tipo de de situaciones, y más estar viviendo así, porque llega un momento en el que ya ni siquiera disfruto las cosas que se supone que que disfrutaba porque me siento culpable de estar teniendo quizá algún momento de descanso o de distracción, en lugar de estar haciendo cosas que se supone debería estar haciendo.
Ujú. Sí, claro. Mira, eso es totalmente normal, sí, ah, va a pasar, este, y vas a tener estas etapas, ¿no?, durante, este, tu vida laboral, ¿no?, donde te sientas de esta forma, pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué con qué frecuencia lo estás sintiendo? Dices que hace empezó hace unas semanas, este, ¿con qué frecuencia lo sientes? ¿Es algo que estás sintiendo todos los días o cada s no? ¿O unas veces por semana?
Pues, mm, ha pasado será alrededor de Yo creo que pasa como 2 veces a la semana. De repente, estoy, este, realizando mis actividades normal y y llega ese pensamiento, ah, me me pasa muchísimo, en especial, cuando estoy viendo videos cortos. No soy mucho de de ver videos cortos, por eso, este, nada más los veo 2, 3 veces a la semana, pero esos 10 minutos en los que puedo dedicar ese tiempo a ver ese tipo de videos, uy, ya es cuando todos estos pensamientos llegan a mí.
Ujú. Claro. <chuckles> Sí. Y me comentas que te hace sentir muy mal, ¿no?, en tu día a día, te afecta, ¿no? ¿De forma emocional también?
Exactamente. Sí, sí, e en en especial por la parte del sentir que que no estoy haciendo nada, de sentir que estoy muy, ¿cómo decirlo?, pues, sí, mu muy atrasado, ¿no?, en comparación con con otras personas que quizás sí están logrando más cosas y yo no.
Ujú. Claro. Ujú. Y eso causa, ¿no? Esa cu culpabilidad, como dices, cuando sí estás haciendo trabajo, aunque sientas que, tal vez, no estés avanzando y te quieres tomar un descanso o tomas un descanso, ¿te encuentras, no, sintiéndote culpable por esta parte de tomarte un descanso?
Exactamente, sí, así tal cual lo lo mencionas, este, me me hace sentir muy culpable.
Okey, ¿y has intentado algo, o sea, en estas últimas semanas para poder ayudar a manejarlo?
Pues, he he tratado lo primero de de de calmar mis pensamientos, ¿no? De decir: "Okey, este es un momento de descanso, no todo tiene que ser como que estar pensando y actuando todo el tiempo con con esa intención de de generar, de de tratar de hacer más cosas o de ser más productivo, porque se vale descansar". Pero, em, no, como que no me ha funcionado, la verdad es que sigo teniendo esa
Ujú. Ujú. Claro. Ash. <chuckles> Ah, no, sí, entiendo. Oye, y y esta parte, ¿no? E es normal, ¿no? Es normal que seas tu peor crítico, ¿no? Que tú seas la persona que, pues peor se juzga, ¿no? Eso esa parte es totalmente normal. ¿Has intentado usar un lenguaje interno más amable hacia ti? ¿Has intentado practicar, eh, ¿no?, pequeños actos, ¿no?, de autocompasión hacia tu misma persona? De que: "Bueno, lo estoy haciendo bien o voy a avanzar en esto, me voy a concentrar, este, lo voy a hacer bien".
Sí. O Pues, creo que, bueno, lo lo he intentado, la verdad es que no suelo ser muy amable con conmigo en en eso sí sí tienes bastante razón, ahora que que lo mencionas, no lo había notado, pero sí, em, lo intento, pero se me complica, se me complica porque, claro, como como bien lo mencionabas, uno es es su su crítico más duro, ¿no? Entonces, ay, sí, no, no. Creo que me me cuesta esa esa parte de de ser amable conmigo.
Ujú. Mm, claro. Ujú. No, sí, e exacto. Y y es aparte, repito, normal, ¿sí? Pero bueno, puedes implementar algunas estrategias, ¿sí?, para poder reducir un poco ese impacto, ¿no? Puedes, eh, como dices, tomar estas pausas, ponte un timer para que estés consciente de que tienes 5, 10 minutos para poder descansar, ¿no? Porque ya en tu mente tendrás que: "Okey, es un descanso programado, no no me estoy echando descansos", ¿no?, po nada más por por echarlos. Es un descanso que necesitas para que, pues, tu cerebro descanse y puedas regresar a trabajar. Pero en tu mente, ya sabrás que es un descanso programado, que ya tienes un un temporizador, ¿no?, de 5 o 10 minutos, para poder alivianar un poco esa parte de no sentirte culpable por tomarlo, ¿no? Y luego, pues, eh, pued puedes intentar llevar un registro, ¿no?, de o, más bien, organizar mejor tu tiempo, tal vez, ¿no? Si ya sabes las tareas que o los proyectos que debes, acompletar, em, en cierto tiempo, puedes hacerlo, ya sea, ¿no?, en puedes usar alguna aplicación donde puedas meter todas tus tareas o proyectos que necesitas terminar, pero también agregarle ahí tus tiempos de descanso, ¿no?, entre un proyecto u otro o si es un proyecto largo y ya sabes que será un proyecto largo, puedes intentar ponerte, este, descansos ahí, eh, considera tú que es lo mejor ahí, para descansar tu mente, ¿no?, ya sean esos 5 o 10 minutos, este, y programarlos, para que así también tu cerebro se programa a decir: "Ah, esto es nuestro tiempo de descanso", ¿no?, no hay nada malo con esto, ¿no?, y no tienes que sentirte culpable por tomar estos descansos.
Claro, fíjate ahora que que lo mencionas, no no lo había considerado así de de tener esos descansos programados porque pues, precisamente como como te te comentaba, ¿no? Tenía como que mucho esta idea de de estar haciendo y estar haciendo y estar haciendo y a pesar de que sí me me brindaba esos espacios, pues era más como que lo que fuera surgiendo, ¿no? No los tenía tan tan visualizados, tan tan programados, pero a ahora que que lo mencionas, la verdad es que sí, creo que es es una alternativa bastante interesante y creo que es es una buena forma de de tratar de de resolver este problema. No lo había pensado así, pero seguramente lo lo voy a intentar.
Ujú. Claro. Ahora podemos trabajar en los pensamientos, ¿no?, estos pensamientos que suelen acelerarse, ¿no?, en tu mente como como los describes, ¿no?, que son estos pensamientos acelerados y parece que pues son automáticos y luego, pues negativos, ¿no? Así que otra vez es algo, pues muy normal, ¿no?, cuando pasa, repito, somos nuestros peores críticos, pero cuando te pasa eso en sí, que es lo que estás pensando, ¿no? Fuera del asunto de los descansos, ¿no? Me comentaste que este, te sientes culpable en los descansos, pero también que cuando estás haciendo tus proyectos, ¿no?, piensas como que: "Okey, estas personas ya, ya están más avanzadas o llevan más que yo, o están haciendo otras cosas diferente, o tal vez mejores que yo". ¿Qué qué más? ¿Qué qué otros pensamientos automáticos de ese tipo y acelerados te pasan?
Justamente, eh eh, esos mismos que que mencionas, la parte de que, pues, otras personas ya están logrando más cosas que yo, también llegan estos pensamientos de que, quizá, no me estoy esforzando lo lo suficiente, de repente, comienzo a a pensar que que puedo hacer, eh, m más cosas, pero, por alguna razón, no no me atrevo o o no tengo la capacidad. A veces, también llegan esos pensamientos, ¿no?, de de de no tener la capacidad de de realizar las cosas, de no ser suficiente, de e en fin, todos esos pensamientos de de incapacidad, más que nada.
Ujú. Sí. Ujú. Oye, y, eh eh, si alguien más te lo pregunta, ¿no? Si alguien más te pregunta: "Oye, ¿eres capaz de hacer esto? Eh, ¿tienes las habilidades, tienes experiencia para hacerlo?" Si alguien te pregunta: "¿Puedes hacerlo?"
L la la respuesta sería sí, bueno, la la que, usualmente, doy es sí.
<chuckles> Claro, claro que puedes hacerlo. Por eso tienes ese trabajo, por eso te asignas, o sea, o por eso escoges, ¿no?, hacer ese tipo de trabajos, porque tienes capacidades para hacerla, tienes las habilidades para hacerla, de otra forma, pues, seguramente, no estarías en ese tipo de trabajo. Así que tal vez, debes de recordarte esa parte de vez en cuando a ti mismo, ¿no?, de que tienes esa experiencia, tienes esas habilidades, tienes esas capacidades, ¿sí?, y sí es algo que tienes que hacer al empezar cada proyecto, o al empezar cada tarea, deberías de intentarlo para que puedas practicar más esta autocompasión, ¿no?, contigo mismo, este, redundante, lo sé, pero, este, puedes intentar hacer eso, ¿no?, de decir: "Soy capaz, tengo las habilidades, tengo la experiencia". E intentar usarlo antes de empezar a hacer tus proyectos para ver si eso puede ayudarte un poco a deshacerte de esos pensamientos, ¿no?, automáticos y autocríticos. ¿Qué te parece?
Claro, la verdad es que, bueno, ahora que que lo mencionas, eh, me me quedo un poco impactado, porque sí, sí, a final de cuentas si si estoy donde estoy, si he logrado, lo que he logrado y si estoy haciendo lo que estoy haciendo, pues, por algo debe ser, ¿no? Y no creo que sea este, por por incapacidad. Entonces la la verdad es que
Ujú. Exacto. Sí, pero a veces hay que hay que recordar esa parte, ¿no? Y y recordártelo a ti mismo, que es la parte más importante, porque tu trabajo ya se lo mostraste, ¿no?, a a quien sea que te esté contratando sabe que lo puedes hacer y seguramente sabe que lo puedes hacer bien, pero recordártelo a ti mismo es importante.
Exactamente, sí. Oye, la verdad es que han sido muy buenas recomendaciones, tanto la parte de de de estos descansos programados que que no lo había considerado y y también el pues, e esta reflexión que que que me haces tener al final respecto a por qué estoy donde estoy. Wao, la verdad es que ha sido de de bastante ayuda. Estoy muy agradecido por todas estas recomendaciones, las pondré en marcha y será algo que que recordaré cada vez que me sienta de de esta forma o que estos pensamientos negativos de repente aparezcan, definitivamente lo haré. Muchas gracias.
<laughs> Sí. Claro, claro, y gracias por comentarme y y poder, este, abrirte a contarme estas cosas. Ten un buen día.
Igualmente, hasta luego.